मेरी ना, हमेशा से ही ये बहुत बड़ी समस्या रही है कि मैं जैसे कि अ, पहले से ही, बचपन से ही घर परिवार में भी होता था कि मैं ना, ना चाहते हुए भी ना, किसी भी चीज़ को ना मना नहीं कर पाती थी। बड़ी हुई, नौकरी में भी ये दिक्कत आई, मतलब लोग अपना ईज़िली आसानी से मना करके चले जाते थे, मैं मना नहीं कर पाती थी। अब मैं जैसे कि अब मैं परिवार में हूँ, फ़ैमिली है, शादीशुदा हूँ, मुझे बहुत समस्या आ रही है, लोग आते हैं अ, आसानी से मना कर देते हैं, जो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं चाह रही अंदर से, बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि ये मुझे पता है, वो गलत कह रहे हैं, ये गलत है। मैं मना ही नहीं कर पा रही हूँ लोगों को और उसके बाद ना, मुझे खुद से इतनी समस्या आ रही है और अंत में मैं ही मतलब उसमें परेशान हो जाती हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही, इस समस्या में इससे मैं कैसे उभरूँ? मुझे ना इसका समाधान चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को इस लायक बनाऊँ?
हुँ, हुँ। जी। हुँ। अ, जी। जी, जी, बिल्कुल।
मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता है। हाँ।
जी, जी, जी, देखिए, घबराइए मत, पहले तो आप बिल्कुल भी। अक्सर ना, जो आपके जैसे इंसान होते हैं ना, जो भोले होते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, यही डर लगा रह जाता है कि, "ना कहूँगी, तो सामने वाला क्या समझेगा?" है ना? उन्हीं के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं और उन्हीं का ही लोग ना फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो ना नहीं कर पाते। पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ना सीमाएँ स अ, बनाएँ, लोगों को बना बताएँ कि, "इतनी ही हमारी सीमा है, इसी के हिसाब से करें।" तो बिल्कुल, हम उसपे बात करेंगे, बिल्कुल, अंत में मैं आपको समझाऊँगी कि कैसे आप कुछ चीज़ों को अ, इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उससे पहले ना, मुझे आपकी समस्या को बहुत गहराई से समझना होगा। आप मुझे बताइए, आपको किन परिस्थितियों में ना कहना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है? जैसे आपने बताया कि अभी आपके ससुराल में भी होता है, काम में भी होता है, तो थोड़ा ना संक्षिप्त रूप से मुझे समझाइए इसके बारे में।
हुँ। जी। जी। हाँ, जैसे हाँ, जैसे कि ना, मैं अभी शादी होकर आई हूँ, तो फिर मैं क्या है कि अ, कुछ समय तक के लिए तो मैंने नौकरी नहीं करी कि, "चलो, ठीक है, परिवार देखना है।" पर फिर सबने रोक-टोक भी हो जाते है कि, "भई, आप तो अपना करियर खराब कर रहे हो।" मैंने नौकरी शुरू करी, अब उसमें क्या है, मुझे घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, मैं अपने घर वालों से मैंने अ, मना नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बैठ के बात तक करने की कोशिश करी है कि, "देखिए, मैं 24 घंटे घर में उपलब्ध नहीं हूँ।" तो कुछ सीमाएँ बाँधनी चाहिए या फिर कुछ मेरे को मतलब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, तो मैं उनको बोल भी देती हूँ ना कि, "मुझे थोड़ा-सा साथ दे दो, सहयोग दे दो।" लेकिन जब भी वो लोग मुझे मेरे ऊपर कोई काम थोप देते हैं, मैं मना नहीं कर पाती। अब मेरा ऑफ़िस का टाइम है, मैं दो सारे काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक समय पर ऑफ़िस जाना है। कई बार ऑफ़िस से लेट हो रही है, तब भी कोई नहीं समझ रहा है मेरी समस्या। मुझे घर पे भी आके सारा लगना है, वहाँ पे भी करनी है और पता है, अंत में सारी चीज़ ना, मेरी हेल्थ पे तो आ ही रही है, मेरे ना, मानसिक तौर पे मैं बहुत दबाव महसूस कर रही हूँ, ये सब।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आपके साथ ये हर जगह ही है समस्या, आप ना कर ही नहीं पा रही हैं। कोई बात नहीं, इस पे बात करेंगे। अ, आप फ़िलहाल मुझे ये बताइए क्या आपकी नौकरी या घर पर कोई स समय सीमा है? मतलब जैसे नौकरी पर तो होगी ही कि इतने से कितने घंटे रहना ही है दफ़्तर में, है ना? तो वो भी मुझे बताइए और फिर मुझे ये बताइए कि घर पे आपके साथ कैसा है, घर पे कैसी चीज़ें चलती हैं? फिर ये भी बताइए कि आपका थोड़ा सा दिनचर्या कैसा रहता है? कैसे शुरुआत करती हैं दिन की और कैसे अंत होता है? थोड़ा द इसके बारे में विवरण बताइए।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ। जी जैसे कि देखिए मेरा संयुक्त परिवार है। मेरे जो जैसे कि बड़े हैं तो वो लोग घर पे ही रहते हैं, मेरी जो अ, जेठानी वग़ैरह भी है वो घर पे भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं ना अ, ये भी हो जाता है कि हम तो घर पे रह के इतना काम करते हैं, ये चली जाती है। मैं सवेरे 9 बजे मुझे घर छोड़ना होता है और मेरे को शाम को आते-आते 7-8 बज जाता है। उसके बावज़ूद मैं सवेरे न ज़्यादा से ज़्यादा घर में खाने की तैयारी में अ, दोपहर के खाने तक की तैयारी करके जाती हूँ कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े काम का। शाम को मैं आती हूँ तो मैं अपना बैग किनारे रख के मैं पानी भी नहीं पीती, मैं पहले काम में जुट जाती हूँ कि ताकि कोई मेरे से शिकायत ना कर सके, कुछ ना कर सके। उसके बावज़ूद भी सब मेरी हेल्थ नहीं देख रहे हैं, मेरा ये नहीं देख रहे हैं कि मैं कितना काम करूँ। फिर वो लोग मेरे से कहते हैं कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। मेरे मुँह से ना ही नहीं निकल रहा है। ना निकल ही नहीं पाता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर का काम था, कुछ पूजा थी, फ़ंक्शन था, तो मैंने ऑफिस में भी कहा कि चलो मैं छुट्टी लेकर काम कर रही हूँ। वहाँ पे क्या ऑफिस में मुझे बॉस की बातें सुननी पड़ रही हैं। घर में क्या हुआ कि उन लोगों को क्या हुआ 1 दिन की छुट्टी से क्या होता है? अब मैं मना भी नहीं कर पा रही हूँ किसी को। कोई मेरी समस्या ही नहीं समझ रहा। फिर मैं न काफ़ी दिन ना अ, मानसिक तौर पे मेरे ऊपर बहुत इस चीज़ का दबाव भी पड़ा। मेरे को फिर लगा कि एक बार तो मन में आया कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। पर ये तो देखो सही चीज़ नहीं है ना कि आप अगर आप संतुलन नहीं बना पा रहे हो, मना नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना एक करियर इतनी मेहनत से बनाया है हमने इतने साल में, आप उसको ही छोड़ के बैठ जाओ।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। नहीं, नहीं बिल्कुल देखिए ये तो
मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा इस चीज़ में जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल भी आप सोचिए भी मत कि आपको ऐसे अ, नौकरी छोड़नी है, देखिए आपका ख़ुद का मन है आपको अच्छा लगता है नौकरी करना, आपको अच्छा लगता है करियर बनाना, तो बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल मन से ख़्याल निकाल दीजिए। अब मुझे ये समझाइए कि क्या आपने पहले कभी ऐसी सीमाएँ तय करने की कोशिश करी है, चाहे वो घर पर हो या फिर अ, ऑफ़िस में हो, आपने क्या ऐसे बोला है कभी किसी को ना बोला है और फिर अगर बोला भी है, तो क्या प्रतिक्रियाएँ रही है सामने वालों की तरफ़ से?
हुँ। हाँ। अ, जैसे कि मैं ना शुरू से थोड़ा-सा मेरा स्वभाव वो था कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, बस अपने काम में अपना अ, हन 100% दे दिया। लेकिन ना मैंने अपने हसबैंड से पति से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि देखो, नौकरी करना तुम्हारी मर्ज़ी की है, नहीं करना तो भी तुम्हारी मर्ज़ी की है, लेकिन अब भई जब तुम्हारे घर के सब बड़े अपना अ, देते हैं समय देते हैं घर में, तो तुमको भी देखना है वो तुम देख लो, उनका तो सीधा एक तरफा जवाब था। ऑफिस में मैंने बात करने की कोशिश करी सर से कि अ, सर देखिए, मेरा मैरिड हूँ अ, अब थोड़ा-सा घर पे समय देना है, तो उन्होंने कहा कि फिर तो ऐसे सारे बाकी आपके जो भी अ, कलीग्स हैं, जो लोग साथ में काम कर सकते हैं फिर वो कंपैरिज़न हो जाएगा, तो वो आप देख लो। तो सबने एक तरीके से यही हो गया कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी इच्छा है, तुम देखो तुम्हें कैसे संतुलित करना है सब कुछ। मतलब किसी से ना एक होता है ना कि अ, सहारा मिल जाना, सपोर्ट मिल जाना, तो फिर एक होता है आपके काम में तो सहयोग नहीं मिल रहा है, मुझे मानसिक तौर पे भी कहीं से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अकेलापन महसूस हो जा रहा है इसमें कि भई तुम्हारी इच्छा है तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, लेकिन जो चीज़ें हैं तुम्हारी जो ज़िम्मेदारी है वो तुम्हें करनी ही करनी है, अब चाहे तुम वो नौकरी के साथ करो, नहीं करनी तो मत करो, वो आपकी इच्छा है पर आपको ये सब में मतलब कुछ नहीं हो सकता है।
हुँ। हुँ। हुँ। तो कहीं न कहीं आपको फिलहाल अभी कोई समर्थन नहीं है, ना ही आपके अ, हसबैंड का, ना ही आपके पति का, ना ही अ, मैं कहूँ तो कार्यस्थल से भी, ठीक है।
जी बिल्कुल, अभी समर्थन नहीं हो पा रहा।
जी, जी, बिल्कुल। अभी आप ये समझाइए कि आपका अभी फिलहाल प्राथमिक लक्ष्य क्या है, मतलब आप क्या चाहती हैं? क्या आप तनाव कम करना चाहती हैं, ना बोलकर सीमाएँ अपनी तय कर कर या आप अपने लिए खुद के लिए समय निकालना चाहती हैं? मतलब आप क्या चाहती हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या अ, चीज़ आए कि ल आप लोगों को ना बोल पाएँ, आप लोगों को अपनी सीमाएँ बता पाएँ, पर किस तरीके से बता पाएँ कि उसके बाद क्या हो, कैसा आप परिणाम चाहती हैं?
हुँ। अ, हाँ। जी। मुझे ना मैं दोनों ही चीज़ें चाहती हूँ कि एक तो मैं ना मैं मुझे लगने लगा रहा है मानसिक तौर पे ना, इस बात को मेरे 24 घंटे दिमाग में घूमती रहती है। तो ना, मैं घर पे भी अपना पूरा अच्छा अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ, ना मैं अपने कार्यस्थल पे इतने अच्छे से खुद को अ, कह सकते हैं दे पा रही हूँ, अपना 100% पर्सेंट। तो ना, मुझे ना ये चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को शांत रखूँ, बड़े अच्छे तरीके से काम करूँ। और मुझे ना कहना है जैसे अगर मैं कई बार एक-आध बार हुआ मैं ऑफ़िस से निकलूँ, सर ने दे दी फ़ाइल आप ये वर्क कंप्लीट करो, तो मुझे ना कहना चाहिए मैंने झिझक में ना नहीं का। मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही थी, किसी बड़े ने कह दिया कि चलो हमें एक गिलास पानी ही दे दो, तो मेरे को ये कहना चाहिए ना शायद कि भई आप ले सकते हो, मुझे देर हो रही है, मेरी अ, कैब खड़ी है या फ़िर मैं लेट हो जाऊँगी। मैं ये सीखना चाहती हूँ, मुझसे हो ही तइ मना ही नहीं हो पा रहा है, मैं या फ़िर बहाना भी नहीं बाल बोल पा रही हूँ। फ़िर बाद में क्या होता है, एक-आध बार तो ये बहुत गलत हुआ कि मेरा गुस्सा ही ज़ाहिर हुआ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए।
हुँ। ठीक है, अभी मैं आपकी समस्या को ना गहराई से समझ पा रही हूँ और अ, मुझे समझ भी आ चुका है कि आपके साथ अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या आपकी परिस्थिति है। तो देखिए ये ना होता है जब एक आप शादी करके नए घर में जाती हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए कि क्या चीज़ें वो संभाले। अपने खुद की चीज़ें देखें, जो खुद की प्राथमिकताएँ हैं या लोगों को ख़ुश करती रहे जैसे कि आपने बोला। है ना? तो अभी आप मुझे अ, मैं आपको ये समझाऊँगी कि पहले तो ना आप खुद पहचानिए कि आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं? देखिए घर पे भी आपको समय तो देना पड़ेगा है ना, बिल्कुल भी आप ऐसे मना नहीं कर पाएँगी वही ज़िम्मेदारियाँ तो आ ही जाती हैं जब रिश्तेदारी बढ़ती है, नया रिश्ता जुड़ता है तो फ़िर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। है ना? तो ये भी हमें करना ही करना है पर इस पे आप संतुलन ज़रूर बनाइए। देखिए, जब आपका ऑफिस का समय है, जब आपका दफ़्तर का समय है तो उस दफ़्तर के समय में आप बिल्कुल भी घर के बारे में मत सोचिए, आप घर के पीछे के कामों के बारे में मत सोचिए। सिर्फ़ दफ़्तर दफ़्तर पे ही, वहीं पे ही ध्यान दीजिए, वहीं पे ही सारा काम कीजिए। ऐसे क्या होगा एक ही जगह पे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और कहीं न कहीं आपका काम अच्छे तरीके से पूर्ण भी हो जाएगा। वैसे वहीं उसी प्रकार जब आप घर आ जाएँ तो दफ़्तर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कुछ काम पड़ा है, मुझे घर जाके करना है लैपटॉप ओपन करना है या कुछ भी है तो ये सब चीज़ें मत सोचिएगा। जब भी आप घर आएँ आप अ, थोड़ा-सा समय लेके ज़रूर अपने लि लिए अ, लीजिए समय उसमें चाहे आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए या जैसे भी आपको अपने आप को अ, मतलब आराम दिलवाना हो वो ज़रूर लीजिए, उसी के बाद ही काम करना शुरू कीजिए। रही बात आपके घरवालों की जो आपकी बात को नहीं समझते हैं उनके साथ आप बैठ कर बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि देखिए अब अब देखिए, सी सीमाएँ तो आपको तय करनी पड़ेंगी वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे जाते-जाते मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आज ना करना नहीं सीखेंगी तो लोग आपकी अ, अच्छाई का फ़ायदा उठाएँगे चाहे वो परिवार की मैं बात करूँ या फ़िर मैं बात करूँ काम की अपने आपके कार्यस्थल की। तो <sniffs> अब घर बैठिए आप अपनी सास को बिठाएँ, आप अपने अ, पति को बिठाएँ उन्हें समझाइए कि देखिए, मुझे काम करना पसंद है मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, कहीं न कहीं ये मेरी पहचान है। मुझे ख़ुद की अपनी पहचान बना के रखनी है, पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भागूँगी, मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी लूँगी अच्छे तरीके से निभाऊँगी पर उसमें मुझे आपका थोड़ा-सा समर्थन चाहिए। आप आप थोड़ा-सा मेरी प्रतिक्रियाओं को भी समझिए, मेरे बोझ को भी समझिए मैं आकर एकदम से सारे काम नहीं कर सकती, करूँगी पर ऐसे एकदम से नहीं हो पाएगा। जैसे ही मुझे थोड़ा-सा समय मिलेगा मैं थोड़ा-सा अ, फ़िर से ऊर्जा से भरपूर महसूस करूँगी, मैं बिल्कुल सारे काम करूँगी और हम लोग करते भी हैं। है ना? तो वो हो जाता है बस ये थोड़ी-सी ना बातचीत का ही रहता है। वैसे ही आप अपने दफ़्तर में अपने बॉस अपने मैनेजर को बताइए कि देखिए सर अभी मेरे ऊपर और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं तो मैं ऑफिस के टाइम के बाद ऑफिस के समय के बाद नहीं उपलब्ध रहूँगी चाहे वो कोई मीटिंग हो या कुछ हो कुछ भी हो मैं ऐसे उपलब्ध नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे घर का भी देखना रहता है। उसके बाद <sniffs> <clicks tongue> जब आप अपनी प्राथमिकताएँ बना लेंगे, जब आप सोच लेंगे कि कितना कैसे काम को, समय को बाँटना है, काम को करना है, अपने लिए ज़रूर समय निकालिए। मैं तो बोलूँगी चाहे दिन में 10 मिनट, 20 मिनट जितना आपसे निकलता है ख़ुद के लिए समय निकालिए, पहचानिए ख़ुद को। अब आपको क्या करना है आगे जीवन में, कैसे आप अपना जीवन देखती हैं? कोई नई-नई चीज़ें सीखिए चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो कुछ भी हो पर अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। देखिए, पता क्या चलता है आजकल भाग दौड़ में हम लोग ऐसे फँस जाते हैं ना कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, उस पे काम नहीं कर पाते, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं अगर आप ये सब चीज़ें करेंगी ना आपकी ज़िंदगी में ख़ुद-ब-ख़ुद सीमाएँ तय होने लग जाएँगी।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, पता है मुझे आज ये भी इस बात का भी एहसास हुआ कि कहीं न कहीं मैं ना अंदर घुटन महसूस करती क्योंकि मैं अपनी बातें ही नहीं किसी के सामने रख रही थी। आपसे मतलब आपने एडवाइस की बात करी ना इसी से मुझे इतना हल्कापन महसूस हो रहा है। तो मुझे सच में इस ओर काम करना चाहिए क्योंकि मैं ना मानसिक तौर पे वो हो रही हूँ। आपकी एडवाइस को मैं ज़रूर फ़ो मैं अपने जीवन में लाऊँगी और मुझे बड़ा मतलब हल्का महसूस हो रहा है। आपके एडवाइस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल आगे भी अगर आपको भविष्य में कोई अ, चाहिए हेल्प मैं आपके लिए यहीं पे उपलब्ध हूँ।